Uy, magandang hapon sa'yo, kamusta?
Gandang hapon din sa'yo, eto mabuti naman, nakamerienda na. Ikaw ba?
Mm. Ayun, sige. Ah maayos naman ako, ah, medyo nagpapahinga lang ng konti 'yun. Pero maya-maya magmemerienda na rin ako.
Mm. Hmm. Ayan sige, oo nga eh. Alam mo ano eh, naiisip ko, "Paano kaya kung kaya kong bilhin lahat ng bagay 'no? Nang walang limata li oo, parang walang limitasyon kahit kailan puwede kong, bilhin yung gusto ko." Ikaw ba, kung magkakaroon ka ng pagkakataong magkaroon ng maraming pera at wala siyang limitasyon, paano mo siya gagamitin?
Mm. Mm. Uy, ang ganda niyan ah. Mm nga. Mm. Mm. Ay napakagandang tanong 'yan. Kasi siyempre, ang pera ay mahalaga sa ating panahon ngayon, 'di ba? At sa sobrang taas ng mga bilihin talagang minsan talaga kumbaga, napapa-isip ka, "Saan ako kukuha ng pera?" 'Di ba? Kaya sa akin, kung ang pera ay walang kung meron akong pera at wala akong limitasyon sa sa paggastos neto, uunahin ko syempre ang ah, kinabukasan ko 'yan. Yung
Mm. Hmm, mm. Tama. Hmm. Tama, tama, tama. Hmm. Hmm. Hmm, oh, tama, hmm.
Mag-i-invest ako sa mga, health insurance ganiyan, at saka yung kukuha ako ng magandang hanapbuhay. Lalong-lalo na uum uumpisahan ko sa 'pag, ah, kakaroon ng sarili kong kuryente.
Mm. Ayan. Oo. Hmm, tama. Hmm.

Hmm. Tingin ko mababago talaga, eh, kumbaga parang lagi ko na lang na, iisipin na. <chuckles> Marami akong pera, <scoffs> parang ganiyan, 'di ba? <scoffs>
Hmm. Hmm. <laughs> Araw-araw iisipin, oo.
Pe pero, ibig sabihin talagang makakatulong 'to sa pamumuhay namin. Kung sa kalag saka sa sa kasalukuyang kalagayan namin na mahirap lang kami talagang mababagong sitwasyon namin. At, ah, siguro makakapagpatayo ako ng maayos na bahay at saka 'yong mapag mabibigyan ko 'yong aking ina ng kanyang mga pangangailangan tungkol sa kanyang kalusugan, siyempre may edad na rin ng aking ina. Ah, 'yong mga kapatid ko naman siguro gay gano'n din, ah, kung meron silang mga problema, meron kasi akong mga kapatid na walang bahay, eh, kaya, siguro bibigyan ko sila ng bahay, hanapbuhay ganiyan. Kumbaga parang nakikita ko na magiging maganda ang buhay namin kung marami kaming pera talaga, 'yan. 'Di ba, kahit naman siguro sino, 'yong iba nga kung ano-ano ginagawa sa internet para lang sumikat at magkaroon ng pera, eh, 'di ba? <chuckles>
Mm. Mhm. Mhm, mm. Hmm. Mm. Hmm, tama. Ayun. Mm. M Hmm. Hmm. Hmm, mm. Hmm. Hmm, 'yan. Hmm. Hmm. Oo, tama. Oo. Mm. Tama. <laughs> Oo, bigyan mo din sila ng ano, ng business para mapalago nila, 'di ba. Bahay at business, 'di ba, ganda no'n. At kuryente, para hindi na nga sila <chuckles> bi <chuckles> para hindi na nga din sila ano maco-connect do'n sa pribado, oo. <giggles> Para hindi na sila ko-connect, ta tama, at saka tubig na din, baka gusto mo ding <scoffs> dam ng sarili mong dam. <laughs> Ko korek.
Ay, oo naman. Hmm. Totoo 'yan at kuryente. <chuckles> Pareho Lalo na. Para hindi na magbabayad sa Meralco. Siyempre. Siyempre may sariling tubig. Oo naman, gusto ko nga, eh, 'yong isang isang lote para lang 'yon sa ano, sa kuryente, 'yong isang lote para sa tubig, 'yong isa para sa apoy. <giggles>
Ayan. Tama. Oo, <chuckles> oo kasi tama ka diyan. Bakit kay ba, hindi ko naisip 'yon, kasi 'yong mayayaman din nakakonektado din sa iisa, eh, 'di ba, sa kuryente saka sa tubig. So, bakit hindi nalang gumawa ng sarili para hindi ka na co-connect do'n, 'di ba, ganda 'yang naisip mo, ah. <laughs> Sarili, oo.
Oo. Kapu O, 'di ba. Kakaiba 'yong isipan ko, 'di ba? <giggles>
Oo, tama 'di ko 'yan naisip. Oo, may mga bagay ba na hinding-hindi mo gagawin kahit malaki na 'yong pera na meron ka?
M